Para a gente. Então eu gostaria de, né, de de desabafar, falar com você algo que tá acontecendo com comigo e isso começou há muitos anos, sabe? Eu tenho um pouco de não é pouco, não. Eu tenho muita ansiedade ao explorar, sabe, a a lugares que eu não sei, que eu não conheço. E em tudo, viu? Vou falar que não é só, né, po poderia falar só de viagens, mas não é só de viagens. Eh, por exemplo, quando eu tenho uma consulta médica marcada ou algo assim, coisa simples do dia a dia, né? E e eu não sei onde é, pelo fato de ter que, por exemplo, eu não gosto de elevador, né. E e aí, quando às vezes você marca uma consulta, você não sabe, né, se vai ser prédio, se vai ser casa, onde que tá aquele médico, se você não conhece ainda ele. E aí me causa uma ansiedade, eh, porque eu vou eu não sei aonde eu vou. Eu acho que eu vou pra, né, pra um lugar que eu não não vou me sentir bem lá. Eu não gosto de elevador, enfim, e então eu sempre procuro saber, sabe, pra onde que eu vou, mas isso me faz muito mal. As pessoas falam: "Nossa, não dá. Você precisa melhorar disso", sabe? É complicado isso pra mim.
Hum. Deve ser deve ser difícil ter que lidar com com isso o tempo todo. Hum, você é uma coisa que já vem recorrente há há muito há muitos anos, né? Você já alguma vez se perguntou da onde é que vem essa esse esse essa ansiedade que você tem nesse sentido?
Sim, sim, é muito Sim. Ó, olha, j Já me perguntei sim, e eu cheguei a uma conclusão, assim, né, que foi, eh, no caso de de ficar presa em elevador quando eu estava grávida, foi algo que que eu comecei depois disso, a a ficar mais, sabe, todos os lugares que eu vou, quando eu vou viajar, eu não gosto de ficar em andar muito alto e só que acaba que parece que só porque eu tenho esse medo, eu acabo ficando lá no né, me colocam lá no último e e eu sofro demais, sabe, com isso e eu às vezes eu nem consigo. Eu tenho que, eh, meu marido tem que tentar, eh, mudar, né, mudar até de de hotel já aconteceu. Porque é muito alto, é é muito alto, eu não consigo subir porque eu já fiquei presa no elevador. E, assim, esse é um exemplo, né, mas outro também outra coisa de lugares que eu não sei pra onde que eu vou, se, eh, por exemplo, eu vou pra uma cidade conhecer nova de viagem. Eu tenho essa preocupação de não ter um hospital perto, de não saber aonde, sabe, e isso me faz eu sofro com isso também. Então, eh, eu tenho todas essas sabe, lugares que eu não conheço, né, eh, eu tenho essa dificuldade de de estar ali e e saber tudo o que tá acontecendo em volta. <chuckles>
Nossa. É. É, é. É E eu a é, é É bem inte é bem interessante o que você disse, e uma coisa eu acho que eu acho que vo talvez fosse simples, se você como co começar a colocar em prática. Eh, por exemplo, é fazer s saber exatamente pra onde você vai. Você teve a a que você colocou que já acontece o que acontece muitas vezes de você ir pra o hotel e calhar naquele na no prédio e ser um no andar mais alto e acabar te trazendo aquele desconforto todo. Era interessante, mesmo que que que às vezes a gente não saiba na reserva, por exemplo, eh, onde é que eles vão colocar pra você não você pode simplesmente escrever uma observação que você tem um um determinado tipo de dificuldade em estar em andares mais altos e e eu peque colocar uma pequena observação, no caso de de quando você e for pra lugare lugares diferentes, pesquisar o que que tem em volta. Eu acho que que isso ia te ajudar muito, faria com que você através desse planejamento, né, vou te con eh, você ia se sentir muito mais tranquila pra fazer uma viagem também. E você já tentou meio já tentou fazer alguma coisa pra reduzir resu reduzir essa ansie a ansiedade?
Uhum. Aham. Aham. Verdade. Uhum. Verdade. É. Uhum. Sim. Olha, já fui sim, já fiz tratamento no caso era o cas é o tratamento foi pelo fato também de quando eu entro no avião e aí eu fico, né, eu passo mal. O fato de estar ali é um lugar que eu não posso sair, então e aí eu, eh, tem isso também. E aí eu fui tratar, né, fui atrás porque eu falei: “Não é possível, né, eu senti tudo isso e, eh, ter esse sentimento. Eu vejo todo mundo indo vindo e eu só eu ali chorando, né, e passando mal por isso". E aí eu fiz, né, umas técnicas, tudo que foi passado, né, minha terapeuta passou tudo, mas. eh, não adiantou muito. O meu negócio foi assim não adiantou. Eu sentia as mesmas coisas mesmo assim, no começo, eu até consegui assim, no começo que eu falo assim, no começo do trabalho, sabe, que ela me passou respiração, "fica calma, pensa, olha para todo mundo, vê que todo mundo está indo, né, e está fazendo a vida está andando e você precisa andar também. Você não pode, né, se eh, se procrastinar ou ficar com medo. O medo é normal, mas não assim", enfim, assim muito
Sim. Exato, eu a Eu acho que era interessante você tentar não se comparar ao como as pessoas estão estão se sentindo naquele momento, não é. Você se você mesma disse que você olha para o lado, você está chorando, tá tá todo mundo vivendo e tranquilamente. Só que aquele mo naquele momento que você está ali chorando, seria interessante você você parar para pensar em como você está se sentindo. Em vez de estar pensando por que que as pessoas estão bem e você não. Então aí você nesse momento que você ia esque você esquec de você esquecer o que está acontecendo à sua volta, você iria pensar só em você. Aí fazer aquele exercício de respiração que a que a que a sua terapeuta te passou, eh, fazer respiração, fazer um um relaxamento, que eu acho que seria uma coisa que que que iria te iria te ajudar bastante, porque o seu problema é individual, né, o que está acontecendo à volta é é uma questão dos outros. Então você se você co colocar você em primeiro lugar ali e pensar em só resolver o seu problema e não saber por que que as pessoas não estão com problema, seria uma coisa interessante e
Aham. <chuckles> É, é verda Hum. É verdade. Uhum. Ajudaria. Uhum. É verdade. É verdade que eu acabo pensando mesmo eu olho, eu fico pensando: “Nossa, como que essa pessoa não tem medo, por que que eu tenho, né? Como que essa pessoa está normal, ou ouvindo música e feliz que vai entrar nesse lugar aí e não vai sair mais? Vai demorar 16 horas, 14 horas. Sei lá quantas horas de“, e e eu fico nisso, sabe, querendo entender a cabeça das pessoas e a minha mesmo. Eu não consigo diferenciar olha só, um leão atra um leão correndo e eu dentro do avião assim, qual é a diferença disso para mim? É mesmo, sabe, os sentimentos é é eu não consigo naquele momento pra mim
É, é. Isso já entra num pânico num pânico extremo, né? E aí você tem que tentar saber como lidar com aquilo, mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo, eh, aí é nesse momento que você tem que focar, focar no no no no porquê que você está se sentindo assim. Respirar, se segurar uma mão de alguém do seu lado, eh, talvez te ajude. Nunca não sei se você já alguma vez experimentou, mas segurar a mão de alguém para se sentir segura. Se se te ajudou, repita, con continue fazendo para poder te ajudar.
Exatamente, exatamente. É ver é verdade, é isso mesmo. Sim. Sim, sim. Ah, já. Sim. É, é, eu acho que a segurança mesmo assim é o o meu marido, né, ele passa essa segurança, ele tenta, sabe, eu sinto assim, mas eu eu sinto também que quando é é, a pessoa está mais receptiva, eh, prestando atenção no que você está sentindo, está preocupado ali com aquela situação, eu eu eu eu si eu eu consigo assim, sabe, respirar, mas eh, eu consigo me sentir o mínimo segura ali, sabe, no momento que aquela pessoa, eu vejo que ela está prestando atenção, né, eh, no caso, meu marido é é importante, sim. Igual você falou, dá a mão, é importantíssimo para quem tem isso igual eu tenho, eu sinto é importantíssimo a pessoa te dar atenção, né, um pouquinho e cuidar, se sentir cuidado.
Uhum. Uhum. Sim, se você pudesse se aprofundar ainda mais na terapia para poder saber, além daquele fato que você disse que aconteceu, que você ficou presa no elevador, se existe mais alguma coisa na sua vida pessoal que está te afligindo, que te deixa insegura, desesperada. É é interessante a gente às vezes recorrer às histórias do nosso passado para saber o que que no nos está a fazer assim e se tiver sendo medicado, não deixar de de tomar os seus medicamentos também é é bastante importante e usar todo esse esse essa eh eh, essa essa respiração para poder te para poder te ajudar. Se são coisas que te aliviam, não não deixar de de continuar a fazer isso, né?
Sim. Uhum. É. Verdade. Verdade. Si Sim. Sim, é, então e e aí, eh, teve, né, teve situações assim que, eh, aconteceu, por exemplo, que eu fui, né, eh ficar no lá em Miami e e o hotel começava no 25° e embaixo era eh, era banco, sabe, um banco e o hotel começava só no começava a partir do 25° e aí eu ia ficar no 37°, um negócio assim e e ali não era 1 elevador, eram 2 elevadores. E aí eu falei: “Aqui eu não vou ficar! Eu não consigo, eu não consigo”. Imagina ficar ali mais de 1 semana naquele lugar, fazendo isso e sofrendo com isso. Eu falei: “Gente, eu não vou!”. E aí, eh, só de eu ir, né, ter que subir lá para ouvir tudo isso, falar que lá não era o hotel. Que o hotel começa lá, já comecei já passei mal. Então essa situação é difícil.
Entendi. <chuckles> É, é sempre bom procurar novas possibilidades, né, no caso, se esse hotel já começa bem alto pra você que tem essa esse problema de de ficar aflita com lugares muito altos, não dá para mais ainda tem que pra chegar lá, ainda tem que ir de elevador, eh, procurar outras soluções, mas com com andares mais baixos, pesquisar à volta, não é, ou seja, fazer um planejamento todo para você poder se sentir fazer fazer uma viagem uma viagem agradável, né, porque acaba acaba sendo um transtorno.
Hum. Nossa muito. Sim. Sim, é. Verdade. Sim. É, eu não tenho um prazer em eh, de fazer uma viagem, por exemplo, e e a pe as pessoas, né, gostam às vezes: "ai tem, eh, coisas naturais, vamos entrar em caverna, vamos ver isso." Eu pelo amor de Deus, não me coloca nisso. Então eu tenho que saber tudo que sabe, eu eu eu tento ver antes, né, pra eu não sofrer, mas mesmo assim, às vezes ainda caio, sabe nessas eh, nesses lugares assim, sem sem saber mesmo, né, o fato de não às vezes não procurar e e achar: "Ah, não, tá bom, é só aquilo." Já aconteceu também. Então é muito difícil, mas eu vou pensar no que você me falou. Eh, é interessante, né.
É, eu eu espero que você consiga eh eh, que eu espero ter ajudado também e, que você consiga que você consiga co eh, convencer esses problemas, né. E que pa possam fazer parte da sua vida, mas de maneira leve, que não te atrapalhe, né, a aproveitar a vida no seu dia a dia, nem aproveitar a a estar com os amigos, porque, eh, você tá sofrendo essa ansiedade. Então, eh, eu tô cruzando os dedos aqui pra que fique pra você fique pro pro desculpa, pra que você fique bem.
Ajudou, olha, muito. Sim. É. É. É verdade. Ai, obrigada, viu. Obrigada mesmo pela ajuda. Foi muito bom, e me ajudou realmente, e vou pensar em tudo isso. Obrigada, até a próxima.
Nada. Quando precisar, estamos por aqui.